Nasıl diyeyim, daha aydınlık başlayacaksındır güne çünkü, eee, anlattıklarından senin için bu durumun ne kadar önemli olduğunu ve ne kadar, eee, can sıkıcı olduğunu anlayabiliyorum. Genel olarak böyle şeylerde sana, hani, en çok engel olan şey ne oluyor karar vermende ya da devam etmende burada? Özellikle "Şu aşamada, şu şey beni çok düşündürüyor." dediğin bir durum var mı?
Hı Belirsizlik. <chuckles> Kesinlikle belirsizlik, yani, hani, bir şeye ilk başlarken, ha o ne yapacağını bilmeme belirsizliği, tamamen yalnız yaptığın projelerde. Ben onun için, mesela, hani, bir şeylerin ekip hâlinde yapılmasını daha çok tercih ediyorum. Çünkü biriyle tartışabiliyorsun. Tamam ekip hâlinde yaptığında, işte, karşı tarafın sürekli bir şeyleri yapmasını, işte, veya birlikte, eee, bir araya gelmeyi, eee, hedeflemek, eee, gerçekleştirmek gerekecek biliyorum ama, o da zor, bu arada, hani, o onun müsaitliği, senin müsaitliğin birleşmesi, bir araya gelmesi de ayrıca zor. O öyle de bir durum var, bir dersimde, öyle bir projemiz de var ama, 5 kişiyiz bir de imkânsızdı yani; ama, hani, tek başına da zor. Çünkü, işte, biriyle tartışamıyorsun, yani. Hani, kendin beynindesin her zaman. İşte, i ve internetle birlikte bir şeyler, eee, i yani, yapıyorsun. Biraz şey gibi, zar atmak gibi, yani, geliyor bana. Tek başına bir şey yapmak biraz şansa kalıyor gibi hissediyorum.
Hı hı. Hı hı. Doğru. Hı hı. Hı hı. Hıh. Imm. Anladım. O zaman senin gibi böyle, eee, çalışmakta zorlanan insanlarla beraber grup hâlinde belki çalışabilirsin. Ya da, hani, böyle belki aynı projede değil ama başka projelerde deneyimli olan arkadaşlarından projeyle alâkalı yardım isteyebilirsin. Emm, hani, belki deneyimli insanlar ya da seninle aynı yolda giden insanlar birazcık daha, eee, bu yolda sana motivasyon sağlayabilirler, ne dersin?
Evet. Kesinlikle, çok mantıklı. Aslında hatta evet geçen dönem, eee, çok mantıklı bir arkadaşımla ortak bir dersimiz vardı. Onunla, mesela, çalışma, eee, kafelerinde buluşuyorduk. Bazen böyle bütün günümüzü orada geçiyorduk. Hani, orada proje yapıyorduk falan böyle. Takıyorduk kulaklıkları 8 saat, 10 saat günlerce Evet, daha iyi ilerliyordu gerçekten. Yanında da çalışma kafesi olduğu için herkes çalışıyor, herkes laptop'ında. Onun için çok mantıklı aslında, evet. Ben de öyle bir şey düşünüyordum ama, işte, konfor alanımı da, ııı, terk edemiyordum açıkçası ama aslında s şey bile olabilir, yani, şu an bir çalışma kafesine tek başıma da gitsem etraftaki çalışan insanlardan da, hani, eee, bir şekilde, ımm, feyz alacağımı da biliyorum. Orada bir de insanlar da, birbirleriyle iletişim kuruyorlar boşluklarda diye biliyorum.
Hı hı. Ne güzel. Harika. Hımm. Belki de.